Halo, halo. Selamat pagi. Iya. Mhm. Oke. Sehat, sehat. Sediki sedikit dingin nih pagi-pagi ya, Mas, ya. Masnya gimana nih kabarnya? Hmm.
Halo, selamat Selamat pagi. Gimana, Mbak, kabarnya sehat? Hmm, hmm. <chuckles> Sedikit dingin? Aduh. Eee, saya juga sehat alhamdulillah, heeh. Di sini juga lumayan dingin sih, karena emang masih subuh juga ya, jadi lumayan dingin, gitu. Hari ini kita ngobrolin apa nih, Mbak?
Asik. Oke oke. Hmm, ya. Betul betul. Heeh. Dingin-dingin kalau gitu heeh. Nah tuh, kebetulan Mas kalau dingin gitu kayaknya enaknya makan Indomie rebus, nih. Makanan mi instan. <chuckles>
<chuckles> Indomie rebus. Mi, e aduh, makanan mi instan. Butuh mi rebus tuh, Indomie ya terutama ya itu kayak, enak banget sih ya.
Heeh. Heeh heeh. Hacep pokoknya. <chuckles> Heeh, benar benar. Iya. Apa tuh?
Indomie itu, hacep, hacep. Pokoknya enak banget, sih. Tapi emang, ya namanya makanan instan ya. Tap kayaknya emang nggak baik juga kalau misalnya di sering-sering banget dikonsumsi gitu ya. Eee, keseringan konsumsi, gitu.
Hmm, hmm. Sering keseringan ya? Mhm. Karena apanya tuh? MSG atau apa tuh kira-kira kalau menurut Mas tuh?
Hmm. Iya, betul, emang kandung kandungannya sih ya lumayan, eee, nggak sehatlah sebenarnya ya. Bisa dibilang nggak sehat secara umumlah ya, heeh. Mhm.
Mhm. Iya, oke oke. Heeh. Ini ya mungkin bahan pengawet ya, Mas, ya?
Mhm, mhm. Misalnya untuk, mmm, sekarang kan banyak orang gitu ya? Generasi muda sekarang itu kan, eee, lumayan banyak gitu, hmm, makan makanan, eee, instan gitu ya.
Iya. Instan, iya.
Mhm, karena, mmm, di balik itu juga pasti, kayaknya si produsen ini tuh produsen-produsen ini tuh ngerti kalau misalnya, banyak orang tuh emang seneng yang instan, dan emang cepet gitu.
Mhm, mhm. Iya, betul. Karena praktis, cepat ya. Soalnya kayaknya makin apa sih, kayak kalau misalnya orang tuh kan suka bui sukanya buru-buru, sukanya pengen, ya, pengen cepat jadi aja gitu deh pokoknya.
Mhm. Mhm, mhm. Iya, iya. Heeh, heeh. Tinggal misalnya praktis ba praktislah, tinggal seduh atau panasin tuh sebentar langsung jadi gitu. Jadinya mereka sering banget, udah sering banget.
Nah iya, heeh. Heeh. Apa sih, Mas, kira-kira kalau makanan instan, kalau makanan atau minuman instan tuh kayaknya kayak apa sih maksudnya, eee, contohnya kalau menurut, Mas? Kayak mie, terus apalagi tuh? Mhm.
Heeh, kalau yang heeh, sam misalnya selain mie ya. Dulu itu, sempat pernah ada nasi goreng instan, Mbak. Heeh heeh. Apa ya, nasi apa ya, nasiku kalau nggak salah.
Mhm, mhm. Nasi goreng instan? Wah, ada ya? Oh, iya, iya, inget, ya. <chuckles> Sajiku mungkin? Nasiku ya? Atau, itu bumbu atau nasinya, Mas?
Nas sajiku, bukan bukan. Nasi goreng, nasi goreng instan. Eee, jadul pokoknya. Iya, Nasiku, Nasiku betul.
Oh. Oke oke. Itu nasinya? Apa me apa bumbunya aja?
Nasiku. Iya betul, jadi kayak kita tuh dikasih kayak beras gitu. Beras-berasan. Beras terus di eee, pokoknya bisa ke mangkokin. Kayak dibikinnya tuh kayak mie. Jadi, eee, kita bikin, eee, nasinya tuh kayak mie heeh. Terus ditirisin, kalau terus di pokoknya sampai kering banget, ditambah bumbu, udah jadi deh, nasi goreng.
He oh. Heeh heeh. Iya. Oalah. Ditirisin gitu ya? Ditiriskan heeh. Heeh heeh. Oh, <chuckles> berarti Masnya pernah nyobain ya, tahu step-stepnya gimana caranya, langkah-langkahnya, oh. Pas kosan? Oh, iya iya. Oh gitu.
Dulu sering dulu sering, waktu waktu kecil dulu sering. Soalnya enak rasanya. Emang kayaknya mie instan kayak micin gitu, enak yang micin-micin gitu. Jadi kayaknya enak, jadi enak gitu buat saya juga.
Heeh. Oke, oke. Oh jadi mie, nasi nasi goreng. <chuckles>
Mhm, mhm. Oh Mbak belum belum per belum ini ya, belum belum ngerasain ya?
Eee, saya taunya itu, bumbu bumbu bumbu nasi goreng. Iya, enggak tahu.
Pengen ngerasain ya? Oh iya iya. Kalau bumbu kalau bumbu sih ada. Cuman ini mah, kayak benar nasi goreng instan gitu, di sachet gitu, mhm.
Beneran? Ah. Yang saya tahu nasi instan tuh kayak nasi liwet itu, Mas. Nah, sekarang juga masih ada tuh ju jualannya, Nasi liwet instan. <chuckles> He
Mhm. Eee, heeh. Nasi liwet instan, hah? Kayak gimana tuh nasi liwet instan?
Iya. Eee, sama kayak tadi, nasi dimasukin, eee, apa sih, ya mungkin ke magic jar sih ya ini, tapi udah langsung ada kayak bumbunya juga, nggak usah kita ribet kalau ngeliwet. Padahal ngeliwet enggak susah-susah amat ya. Ya itu sih, sama sih kayak Mas yang tadi langkah-langkahnya kayak gitu. Waduh, instan banget ya. Terus kalo ada apalagi nih kira-kira, Mas, nasi, mie, apalagi tuh?
Mhm. Mhm. Iya iya. <chuckles> Nasi, mie, terus, mmm, apa ya? Hah?
Mhm. Oh iya, seblak bukan, Mas? Saya inget banget ada seblak instan sekarang.
Seblak instan juga. Tapi seblak sih, kayaknya seblak yang biasa juga
Heeh.
Ya enggak enggak seh dibilang nggak eh bisa nggak dibilang nggak sehat, sih. <chuckles>
Mhm mhm. Iya sih emang, <chuckles> soalnya kerupuk rebus ya. <chuckles>
Mhm mhm, kerupuk rebus gitu. Heeh, kalau misalnya menurut Mbak tuh, eee, gimana sih dampak kalau misalnya kita tuh makan makanan instan terus-menerus gitu terutama buat kesehatan?
Heeh. Mhm. Waduh. Eee, kalau makanan instan tuh kan kayak pake yang tadi, eee, kita bilang pakai pengawet ya Mas ya. Jadi nggak ad nggak seger gitu karena kandungan vitaminnya itu tidak sekaya, eee, makanan seperti sayuran segar, gitu kan atau mungkin ya daging-dagingan segar, karena instan kan memang sudah diproses ya, eee, makanan instan itu. Iya sih, mungkin memang dampaknya ke jauhannya lagi ke apa, ke masa depannya lagi akan ba berbahaya sih pastinya kalau menurut saya, gitu. Tapi kayaknya kalau nggak salah banyak deh artikel-artikel tentang, eee, apa bahayanya mie instan gak sih kalau gak salah banyak banget yang bikin.
Mhm mhm. Mhm mhm. Mhm mhm. Mhm. Mhm mhm. Banyak banyak, heeh. Lebih ke ya bisa jangka pendek, jangka panjang sih.
Mhm. Oh gitu? Oh. Menurut Masnya emang kayak gimana tuh? Mhm.
Hmm, mhm. Jadinya kerasa. Kerasa juga sih kalau apa ya, mmm, dampak-dampaknya tuh ya emang karena emang tinggi natrium meng ya kan. Ini itu bikin kayak hipertensi gitu loh, sering
Iya. Heeh. Iya, heeh. Oh iya iya iya iya. Bener juga, bener bener.
Heeh heeh. Terus kalau misalnya, emang karena gizinya juga nggak seimbang ya, Mbak. Jadi emang sih yang saya baca tuh <clears throat>
Mhm.
Jadi ya emang anak-anak tuh atau generasi muda tuh gizinya jadi kurang aja gitu. Misalnya kurang vitamin atau misalnya karbohidratnya kurang, seratnya kurang, proteinnya juga iya. Jadi kayak emang enggak seimbang aja kalau misalnya dimakan terus-terusan, begitu ya. Meskipun meskipun ya hmm, meskipun ada beberapa yang
Mmm, gitu ya. Heeh. Iya. Oke. Oh, gitu ya? Waduh.
kayak dikasih sayuran gitu loh. Mie-nya kasih sayuranlah, kasih
Mhm. Iya ada ya, heeh, daging.
Daging zem ada ada, heeh.
Tapi itu sih, eee, daging sama sayuran yang dari mi itu kayaknya kan kering banget ya Mas ya, dan tidak kayaknya tidak sebanding tuh gitu dengan sayuran asli, gitu kan.
Jadinya hmm. Mmm, mhm. <chuckles> Heeh, gitu. Iya pokoknya mah kayak kayak buatan gitu sih. Jadi kayak emang enggak asli emang enggak asli, gitu. Terus, emang berpengaruh ke berat badan juga kan, kalau misalnya makan-makanan itu tuh. Terus, ya ada juga misalnya pen pencernaannya jadi enggak inilah, enggak enggak bagus, gitu. Heeh. Mhm, kalau misalnya untuk sesekali sih enggak apa-apa ya. Tapi kalau, untuk kebiasaan sering banget tuh ya, bisa bahaya juga, gitu.
Heeh, benar. Heeh. Iya. Pas sehat? Heeh. Iya. Terus? Mhm. Oh iya, apalagi kalau misalnya makan mi, eee, re Indomie ya, atau ya dan teman-teman lainnya kayak, sehari bisa, eee, mak pagi, siang, malam tuh makan mie terus, wah bahaya banget ya.
Mhm mhm. Mhm. Waduh waduh waduh. Heeh. Itu kayak iklan itu loh, iklan Indomie loh yang
Apa tuh yang mana tuh?
Oh ya, yang apa yang, eee, "Hari ini makan apa ya?" terus diliatin loh itunya. "Ini hari Senin makan Indomie rasa ayam bawang." Heeh. <chuckles> Iya. Isinya mi semua. <chuckles>
Oh, iya yang pas buka buka lemari dapur ya isinya i mi mi semua, ya ampun itu. <chuckles> Aduh. Ngajarinnya nggak benar. Iya.
Dipikir-pikir emang dulu kayaknya normal ya. Heeh, dikira dulu kayaknya normal tapi kalau sekarang tuh kayak, udah nyadar loh kayak, ini disuruh makan mi tiap hari sih ini. <chuckles>
Heeh. <chuckles> dibilang enak sih enak tapi juga enek juga ya. <chuckles>
<chuckles> Mmm, mhm. Iya iya. Heeh. Aduh. Kalau misalnya Heeh heeh. Mhm.
Terus, tadi kan makanan nih Mas, mhm. Kalau misalnya minuman gimana tuh kalau minuman instan? Ada kan, minuman instan gitu kayak heeh. Kayak botol-botolan, gitu.
Aduh, minuman banyak juga sih. Heeh, iya Mhm mhm. Kalau mo minuman tuh kayak lebih ke yang ke soda-soda gitu sama yang manis loh, Mbak. Kalau yang itu tuh. Sebenarnya kalau yang instan tuh banyak ya. Kayak kopi juga instan. Terus, mmm, apalagi ya?
Oh iya iya. Mhm mhm.
Mmm, kalau teh sih biasa sih ya. Teh tarik itu. Heeh heeh. Pokoknya mah e eee, ya udah lumayan banyak sih ya. Cuman emang yang banyak bahayanya tuh ya si ini tadi, si manisnya itu. Heeh. Kayak minuman teh botol aja, manis. Terus ada cap apa bukan, bukan teh botol tapi ya yang merah-merah itu tuh apa sih namanya? Yang teh botol yang yang teh bingkisan merah itu. <tsk> Pucuk Pucuk Pucuk. Teh Pucuk Harum.
Kayak, eee, mungkin teh atau jus gitu ya? Heeh. Iya, bener. Heeh heeh. Makanan. Oh manisnya, oke oke. Heeh, benar benar. Eee, yang mana tuh? Teh kotak? Oh Teh Pucuk, iya botolan ya. Iya gulanya banyak banget ya manis banget. <chuckles>
Heeh heeh, itu bahaya sih. Mhm, dan emang ada beberapa kasus kan Mbak, beberapa kasus yang mana anak-anak tuh kayak gagal ginjallah, atau gimana. Itu karena emang mereka tuh kayak tiap hari tuh minum Teh Pucuk Harum atau mana maksudnya minum-minuman makanan yang manis gitu.
Apa tuh? Mmm, astaga. Heeh heeh. Mmm. Iya, heeh heeh. Nah tapi menurut, Mas sendiri ada gak, sih, kan anak-anak kit anak-anak muda itu kayaknya generasi sekarang itu kayaknya banyak banget yang, eee, mengkonsumsi makanan dan minuman instan ya agar kayak praktis, cepat, sepet segala macam. Ada gak sih, eee, caranya supaya mereka tuh bisa makannya lebih sehat gitu, kira-kira menurut Mas, gimana tuh?
Heeh heeh. Heeh heeh. Hmm. Mmm, lebih ke harus ready aja sih ke eee, persiapan makannya atau misalnya meal preparation-nya. Biasanya nyiapin bahan makanan gitu. Nyiapin bahan masakan tuh biar masakan yang simpel ya di awal minggu gitu. Kayak nyetok sayuran atau misalnya ayam rebus itu. Itu kayak emang udah salah satu cara yang sederhana sih.
Mmm. Hmm hmm. Mhm. Iya. Oh gitu. Heeh. Tapi kalau misalnya Oh, tapi kalau misalnya itu kan kan kebanyakan anak-anak yang masih kayak ngekos itu kayaknya maka eee, masaknya, eee, kebanyakan ya, nggak bisa masak tuh, gimana tuh? <chuckles>
Mhm. Mmm. Mhm. Heeh heeh. Oh, ini aja misalnya maka milihnya kan, bili beli bisa. Eee, kalau misalnya pengen lebih irit lagi beli makanan instannya tuh yang lebih sehat loh, kayak oatmeal gitu loh.
Beli? <chuckles> Heeh. Heeh. Oh, iya iya, heeh heeh heeh. Bisa.
Oatmeal terus bikin heeh, smoothies atau salad cepat sadi saji gitu. Kalau salad kan tet ada juga yang instan tapi ya emang karena emang salad gitu ya jadi emang sehat aja gitu, heeh, lebih sehat.
Mhm. Iya, heeh, lebih sehat. <chuckles> Heeh.
Kalau misalnya menurut kalau misalnya Mbak sendiri gimana tuh? Misaln ada nggak, mungkin cara lain, Mbak beda gitu?
Iya sih, benar benar. Mmm? Eee, heeh. Mungkin ini ya kalau misalnya sukanya makan mie, eee, boleh nggak kira-kira ditambah dengan sayur gitu kan, kayak sayur sayur sawi gitu kan sawi hijau atau mungkin ditambah dengan telur sendiri gitu kan kayak di warkop, Mas. <laughs> Tapi, tapi heeh, sayurnya dicucinya yang bersih lah jangan seadanya, kayak di warkop kayaknya seadanya deh nyucinya, gitu. Terus, eee, apalagi ya mungkin sering aja, eee, ini kayak kalau misalnya ngemil nih, ngemil kalau bisa diganti dengan kayak sayuran kukus gitu, itu kan sehat ya. Heeh. Kalau misalnya nggak suka sayuran, baru tadi kayak kata Mas tadi, eee, makan apa ya, sereal sereal bar itu ya Mas ya, yang kayak dari oatmeal atau dari kacang-kacangan itu kan sehat sekali kayaknya.
Mhm. Mhm mhm. <chuckles> <chuckles> Jadi tambah sama sayurnya. Mhm mhm. Aha aha. Oh iya iya iya. Mhm mhm. Iya iya. Iya sih emang lebih, heeh, emang lebih baik yang itu sih, daripada yang emang kayak mie instan gitu. Eee, tapi ya emang pasti lum heeh, pasti lumayan bosen lah ya misalnya, oatmeal oatmeal tiap hari gitu. Tapi ya emang itu lebih sehat sih daripada yang, eee, biasa gitu.
Mhm. <chuckles> Iya, tapi enak ya, mie instan. <chuckles> Heeh. Heeh. Iya. Terus kalau misalnya, eee, tadi Masnya yang bilang apa, salad ya? Wah, itu juga kan gampang juga ya buatnya tinggal kalau misalnya pengen ditambah rasa mungkin bisa ditambah mayoneslah ya, gitu kan, heeh.
Mhm mhm. Hmm hmm. Iya iya, betul betul. Ada mayones yang enak sih. Emang ditambahin gitu kan pasti banyak ya mayones yang emang udah enak gitu.
Heeh heeh. Iya, heeh, kirain saya tadi Masnya mau promosi. <chuckles>
Ituin ke saladnya. <laughs> Enggak enggak. Kalau misalnya ini nih, kalau misalnya Mbak, misalnya pernah enggak ngerasa ketagihan gitu sama makanan instan, dulu mungkin atau misalnya atau kenal enggak orang kayak gitu, gitu?
Heeh heeh. Heeh heeh. Eee, pernah sih. Heeh heeh. Eee, saya sendiri sih kayaknya kayaknya waktu itu kalau nggak salah, eee, pas lagi peng pas lagi kerja seni kerja terus lagi merantau ya, saya itu makannya kalau, eee, kan lagi kerjanya shift malam. Kebetulan memang harus, eee, apa namanya, bang bangun tidur terus cepat-cepat gitu. Heeh, biar praktis, eee, suka makannya itu makan kayak Pop Mie gitu Mas. Itu tuh selama sebulan lah itu saya makan malamnya cuman Pop Mie aja sebelum kerja. Kayak kayak sarapan tapi malam-malam. Iya masuk nih misalnya masuknya jam 9.00 malam ya. Iya makannya Pop Mie, minumnya kopi instan. Astaga. Itu heeh, langsung kerasanya nggak enak banget sih waktu itu. Emang kayak
Mmm. Hmm hmm. Hmm hmm. Mmm. Oh gitu sebulan, selama sebulan gitu? Heeh heeh. Waduh. Terus gimana ngefek enggak ke ini, ke badannya?
Iya, iya ngefek banget itu kayak apa ya, lemes gitu Mas, lethargic out. Terus udah gitu, eee, apa ya, eee, fokusnya mungkin tidak terlalu bagus gitu ya untuk pekerjaan. Karena kan, makan sarapannya kayak mie Pop Mie gitu kan aduh nggak banget ya Mas ya. Jadi setelah semenjak itu iya jadi kayak kurang suka juga makan, eee, makan mie-mie-an dan kopi <chuckles> gitu. Kalau misalnya disambung gitu kan dicampur, heeh. Kalau Masnya sendiri ada nggak ya? Gimana gimana? Trauma. Iya trauma. <laughs>
Hmm hmm. Hmm hmm, iya iya. Trauma ya? Trauma ya Mbak ya? Trauma ya? <laughs> Iya sih, eee, emang kalau udah ngerasain sakitnya kayaknya kita tuh, kayak udah nyadar aja gitu kalau misalnya belum sampai, ngerasain sakitnya sih emang, kayak terus-terusan aja gitu jadinya. Emang enggak bisa di enggak bisa dibilangin sampai ngerasain sakitnya tuh au ke diri sendiri gitu.
Belum, heeh. Iya. Harus dicobain. <chuckles> Heeh. Iya setuju banget. Heeh. <chuckles> Iya ya, harus belajar dulu, enak-enaknya gimana gimana?
Hmm, saya juga emang iya, sih. Emang saya juga ya kadang emang suka ngerasain kayak, dampaknya makan makanan instan sering tuh kerasalah. Ke dadanya enggak enak, ke perut enggak enak, aduh, serba enggak enak sih. <chuckles> Ya Mbak makasih obrolannya ya hari ini. Yuk, thank you, sampai ketemu lagi ya.
Hmm. Mmm, memang sih, heeh. <chuckles> Ah, berbahaya sekali. Iya terima kasih juga Mas, selamat pagi. Oke.